ممكن زي برضه اللي هو الجنزبيل، الجنزبيل برضه كتره بياخد بقى يعني خلاص هو أنتِ بتحطّيه أنا دايمًا بح ب ب باشوف إن التوابل دي عوامل مساعدة، لكن مش هي الأساس، فأنا مش عايزة أحطّ بالضبط فأنا مش عايزة أحطّ نوع توابل ياخد الأكلة بتاعتي وأبقى أحسّ إن أنا باكل قرفة مثلًا بس، يعني القرفة- زي ما أنا قلت لكِ- أنا باحطّها في كل اللحوم، بس أنا باحطّ منها يعني شعرة يعني طرف المعلقة كده، القرفة لو زادت طعمها
مش هي الأساس، آه. اهم. اللي هو تدي طعم بس، بس ما ت ما تكترش مثلًا، ما تغيّرش طعم الأكل. إمم.
بالضبط. ما تضيّعش أصالة الأكلة بتاعتنا، بالضبط، زي التوم، التوم كتره يعني بيعمل حرقان، يعني أنا م التوم دلوقتي بقى في توم فريش وفي كمان توم بودرة، كنوع من أنواع التوابل، فبرضه التوم كتره بتحسّي إن في مرارة كده يعني، ال التوابل عمومًا أنا باحسّها يعني إن كترها ممكن يبقى فيها مرارة، فلأ، فأنا بامشي بقى بالSafe side اللي هو أنا باحطّ وأدوق وأشوف الأكلة مثلًا محتاجة أزود لها فلفل، ممكن أزوّد لها شوية كزبرة.
تمام. اهم. اهم. لو محتاجة تاني بتبقي تزوّد أيوه فاهماكِ إمم.
امم.
طب أنتِ شايفة إيه ال الأكلات غير ال غير ال القرفة؟ أنتِ بتحبي إيه تاني، يعني أنتِ بتحبي إيه تاني؟ مثلًا ده لحوم مثلًا في السلطات مثلًا، بتحبي تحطّي إيه توابل اللي هي تكون بتغيّر كده طعم الأكل أو بتديها حاجة تخلي السلطة طعمها حلو؟
امم. امم. باحطّ في السلطات دايمًا، آآ، يعني لينا لينا تتبيلة كده بنحطّ كزبرة ناشفة. دايمًا الكزبرة هي حبيبة السلطة، أي سلطة باحطّها باحس-باحس يعني مثلًا بابا غنوج، طحينة، سلطة طحينة، سلطة خضرا، لازم معلقة الكزبرة ومعلقة محترمة يعني، أنا باحب طعم الكزبرة باين، عمومًا هي الكزبرة من التوابل اللي بتخش في في أكلات كتيرة خصوصًا الأكلات اللي فيها طشَّة، يعني دايمًا طشَّة التوم مربوطة بالكزبرة، فالكزبرة دي اللي ممكن أكتر منها امم، ممكن أكتر منها وما أتضايقش، ما أحسّش إنها بتمرّر.
امم. امم. إمم. أيوه. زي الملوخية مثلًا. امم والملوخية والبامية تقريبًا صح؟ أيوه فاهماكِ. طيب هاسألِك على حاجة تانية، لو حد مثلًا حطّ ملح كتير أوي في أكلة، هل الأكلة دي بقى خلاص كده هتبوظ وهنبقى بنرميها، والّا ممكن نضبط شوية حاجات كده ونعدّلها؟
امم. آه.